Baru-baru banget yang ini Kak. Karena, eee, ini kan dimulai dari tekanan pekerjaan sebenarnya, karena kan istilahnya aku tuh memang di garda terdepan di perusahaan aku ya Kak. Jadi istilahnya kan ketemu sama client ini kan, ada-ada aja Kak, client-nya, kayak ada yang dia tu baik banget, ada yang, istilahnya dia tuh kayak kadang kala nyebelin, nah atau bahkan yang ada sampai demanding gitu. Padahal tuh ya kendalanya dia tuh lagi dieskalasiin gitu loh, ke tim yang aku tau gitu, cuman kayak, client ini kayak, "Ya, aku nggak bisa, bla bla nanti saya gini gini." Gitu kadang kala tuh kayak, mmm, gitu kan, apalagi kalau ada yang annoying gitu loh Kak, yang kayak, "Terus kalau misal kayak gini gimana? Terus kalau misal kayak gini, terus kayak gini, kayak gimana?" Itu aku udah kesel banget Kak, demi, yang kayak, "Kenapa sih ada orang kayak gini?" Gitu kan.
Ya, oke, paham. Oh iya, jadi, eee, terbawa juga ya Kak, emosi orang lain ke Kakaknya juga gitu. Jadi kayak istilahnya transfer energi gitu ya Kak, oke paham sih.
Iya betul. Iya iya, betul betul, jadi kayak capek kan akhirnya, udah capek kayak gitu. Ya awalnya sih, mungkin pas awal-awal kerja kayak 1, 2 hari, seminggu lah, maksimal 2 minggu, masih inget, aku masih sabar karena masih probation ya, masih baru-baru. Ini aku udah 3, 4, tahun di perusahaanku yang sekarang tuh kayak, "Ya Allah ini kata-kata kasar udah kayak, udah tiap hari makanan hari aku keluar-keluar." Gitu. Dan kalau dulu mungkin karena aku belum punya anak, di aku nggak ada pikiran, tapi sekarang aku udah punya anak, terus kayak aku udah pikiran gitu loh Kak, "Apakah ini, takut nanti anak aku niru, udah besar, gimana malah kurang baik." Gitu loh Kak.
Ah, iya. Kakak, eee, juga bisa penyaluran fisik yang aman ya Kak, karena kan emosi marah itu energi fisik yang memang butuh keluar tadi sebetulnya, sedangkan mulut itu, kasar tuh karena tubuh, eee, lagi tegang gitu Kak, kondisinya. Jadi bisa dicoba dialihkan energinya itu ke tangan tadi ya. Betul Kakak udah, eee, pas banget gitu. Dan jadi untuk mengepal atau coret-coret kertas gitu ya Kak, itu bisa juga sih.
Ya ya, betul. Oke, betul ya, oke. Oh bener. Ke oke oke, ini bakal aku coba dulu ya Kak, mungkin nanti kalau memang ternyata nggak work lagi di aku, nanti aku bakal minta saran lagi ke Kakak ya.
Ah, boleh banget Kak, semoga berhasil ya Kak.